Ujú, hola, ¿qué tal? Bueno, pues, eh, te comento una situación que estoy cursando. Eh, tengo un familiar enfermo en el hospital. Y, bueno, estoy pasando por una situación un poco complicada, porque, eh, al parecer yo soy la única persona que se está encargando de de mi familiar. Tengo también más familiares, eh, hermanos, pero nadie parece hacerse cargo de o quererse interesar en hacerse cargo de ella.
Mm, ya veo.
Em, me frustra un poco eso, porque todo el peso está cayendo sobre mis hombros. Y a pesar de que yo también, pues, tengo una vida, tengo un trabajo, em, me doy el tiempo necesario, y e incluso, pues, dejo de hacer mis actividades para poder apoyar a mi familiar. Entonces, bueno, he estado al pendiente de las necesidades médicas que ha tenido, los medicamentos, cuando se requiere alguna firma, para, pues, algún permiso de administrarle medicamento, soy yo el que el que asume ese rol de responsable, ¿no? Eh, aproximadamente todas las noches bueno, 5 días a la semana estoy prácticamente cuidándola toda la noche, y parte de la mañana. Y siento que es muy pesado, porque, aparte de eso, eh, terminando de cuidarla, tengo que trabajar, entonces, creo que sí me está llevando un peso enorme sobre mis hombros, ¿no?
Entiendo. Ujú. Sí, entiendo. Mm. Sí, te entiendo totalmente. La verdad es que sí es muy complicado, eh, pues, esta situación. Eh, entiendo que no solamente es el tema de la enfermedad de de tu mamá que, digo, espero que que vaya saliendo poco a poco. Ah, pero n n desafortunadamente no solamente es la preocupación, sino precisamente el cómo, eh, esta, mm, digamos, no no n eh, quiero decir carga. Pero, vaya, esta rutina te está afectando a nivel personal y, sobre todo, que no sientes el apoyo de de alguien más, eh, en este caso, eh, por ejemplo, tú, n ¿cuáles son esas necesidades aparte de realizar firmas? No sé si te tengas que quedar con ella, eh, digamos, sobre la madrugada, si alguien tiene que estar visitándola o estar siempre en el hospital, o digamos que es más de entrada por salida y quizá alguna visita corta. ¿Cómo es esta rutina?
Sí, como como es un tema un poco delicado que requiere operación, eh, pues, actualmente estoy quedándome a dormir con ella. Siempre tiene que t eh, haber un familiar, eh, acompañándola, entonces, sí sí o sí debe de estar alguien. A veces, cuando llega algún relevo, algún algún otro familiar mío, un hermano o hermana a relevarme, pues, sí siento un poco de desestrés, pero bueno, vuelvo a enfatizar que puede ser hasta cierto punto agotador. También he visto que ha bajado un poco, pues, mi desempeño en el trabajo, creo que está siendo un poco contraproducente esto. Yo sé que es un esfuerzo que estoy haciendo por el bien de una persona que quiero mucho, pero, eh, no sé cómo sobrellevar esto, no sé qué podría yo hacer para, pues, buscar apoyo, ¿no?, o hablarlo con con mis familiares. Yo entiendo que también ellos tienen cosas que hacer, tienen su trabajo, tienen su vida
Ujú. Claro.
pero no se me hace justo que que estén dejando todo sobre sobre mis hombros, ¿no?, eh, también yo creo que influye un poco que, eh, sus respectivos trabajos son un poco más formales. Entonces, yo creo que por eso me dan a mí como que me de me dan esa esa responsabilidad, ¿no?, de que yo puedo, eh, darme un espacio más en mi trabajo, puedo ser más accesible, pero el de ellos no.
Sí, claro. Mm, ya. Sí, sí, sí, lo entiendo totalmente. La verdad es que, bueno, al final, eh, digamos, bajo su perspectiva, ellos tienen un punto válido. Sin embargo, pues, como tú lo mencionas, ¿no? Creo que es muy importante, eh, no minimizar el hecho de que, eh, a pesar de que tú te puedas administrar un poco mejor en tiempos, eh, pues, vaya, eso no involucra que no tengas un estrés, que no tengas un desgaste, incluso, mental o físico. Entonces, pues, sí sería muy importante que puedas, eh, checarlo directamente con ellos, o o buscar la mejor forma de hablarlo, ¿les has mencionado precisamente que tú ya tienes alguna afectación en en tu en tus labores?
Sí, de hecho, bueno, lo he intentado platicar, pero, pues, es así como de que: "Ya lo ya lo decidimos, y tú eres el que se va a hacer cargo". Y bueno, siento que no es justo. También he hablado, eh, de posiblemente contratar a una otra persona externa, porque, pues, bueno, siento que sí es oh es algo muy muy complicado estar, eh, todas las noches prácticamente ahí. Pero bueno, me dicen: "Okey, contratamos a alguien, pero bueno, tú también vas a ser vas a poner tu parte". Y bueno, se me hace un poco injusto ya que, pues, prácticamente 1 mes completo yo he estado al pie de al pie del cañón, como dicen. Y bueno, e entiendo también que ellos eh, bueno, hablo por por mis familiares, mis hermanos tienen familia, tienen hijos. Yo, eh, bueno, no tengo aún familia, pero, pues, bueno, yo creo que cada quien tiene su responsabilidad, vuelvo a repetirlo, ¿no? Eso no les da derecho a a ponerme a mí al en ca a cargo de de mi familiar. Eh, otra cosa que que he visto también es de que, pues, no están, eh, tan al pendiente, porque yo siempre estoy preguntando qué es lo que sigue, qué se va a recetar, qué es lo que le van a indicar para su tratamiento. Pero ellos simplemente me dicen: "Está bien, ¿cómo se encuentra?, y es todo". Mas siento que les falta más, eh, meterse de lleno en el en el tema y en el estado de salud de mi familiar, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Claro. Sí, totalmente. Mm. Sí, por supuesto. Sí, y creo que tienes un punto muy válido, que n quizá no solamente te afecta el tema de que justo no te apoyan, o el desgaste que tú puedes llegar a tener, sino que precisamente creo que hasta en cuestión de ánimos, eh, pues vaya, baja, ¿no?, totalmente el tema por, pues por sentir el el poco interés de parte de ellos. Eh, que quizá, bueno, lo que yo te podría llegar a recomendar, ah, pues, serían 2 cosas. Primero, eh, contemplar que a lo mejor no es que a ellos no les interese, sino que posiblemente estén, pues, muy ensimismados con sus cosas. Ah, no lo digo desde un tema que pueda parecer egoísta de parte de ellos, sino digamos que que a la mejor confían demasiado en ti, ¿no?, que creo que desafortunadamente, o afortunadamente eso es lo que está pasando, que creo que, eh, tienen todas sus esperanzas puestas en ti, creen que tú todo lo tienes dominado, pero pues vaya, no se están poniendo a pensar en en ese esfuerzo que conlleva, que cabe resaltar mis mis respetos para ti y un gran aplauso, porque pese a que estás teniendo alguna afectación, pues vaya, no dejas de cuidar con ese esmero, ¿no?, y ese cariño a tu mamá, la verdad es que eso es algo muy, muy bonito, muy, muy bien logrado como un hijo que que eres. Estoy seguro de que tu mamá siente totalmente tu apoyo. Y y algo que podría quizás llegar a recomendarte es, pues, si incluso por lo que entiendo son varios hermanos los que tú tienes. Entonces, pues, quizá hacer una plática un poco más formal, no solamente, digamos, hacerlo con una persona en lo individual, sino tratar de que todos estén juntos en ese momento para que tú precisamente puedas exponerlo, pero, que se sienta como una plática en la que realmente tú tienes una necesidad. Y digamos que no solamente pase como un comentario de: "Oye, necesito que me ayudes o algo así", sino que realmente se exponga que sí hay una necesidad, que sí hay una afectación y que vaya, también quiere sentirlos muchísimo más cerca porque los necesitas, no solamente es tu mamá, tú también los necesitas y exponer a ese punto creo que es algo muy válido y algo que que podrías llegar a hacer.
Claro, sí. Sí. Sí, muy bien. Sí, sí, entiendo y y bueno, te agradezco mucho, este, ese consejo, ese punto de vista que me acabas de dar. Eh, yo creo que sí, en parte hay algo de de lo que mencionas. Creo que tienen demasiada confianza en mí. Pues, he demostrado ser, eh, un un buen un buen hijo, un buen hermano, y un buen familiar en en toda la extensión de la palabra. Y también, bueno, yo siento que esto este sacrificio o este esfuerzo que estoy haciendo va a tener una recompensa enorme cuando, pues, todo salga bien y mi familiar esté en casa con nosotros, yo creo que va a ser un sólo un recuerdo y un grato recuerdo, y va a ser muy lindo ya tenerla en casa y cuando esto pase, pues, solamente va a ser como que una historia que estaremos contando más, ¿no?, también pues, mi mamá se va a dar cuenta de quién realmente estuvo ahí apoyándola y yo creo que eso vale más que, pues, tal vez, eh, todas las desveladas que estoy llevando y todo el desgaste, ¿no?, yo creo que al final va a haber una enorme recompensa y, bueno, todo todo va a ir mejorando. Espero que así sea.
Claro. Por supuesto. Totalmente. Claro. Seguramente será así, la verdad es que como te mencionaba, eh, sí es importante mencionarle esto a a esos familiares que tú tienes, que al final pueden llegar a ser un apoyo, no solamente para tu mamá, sino para ti también. Em, pero sí, creo que es una una visión muy linda la que tienes, precisamente el independientemente de que no estés conforme con algunas cosas, pues vaya, sigues ahí, como tú lo mencionabas, con esta frase de: "Al pie del cañón". Em, y y creo que al final todo es temporal. Afortunadamente, bueno, tú verás que poco a poco las cosas van a salir mucho mejor, eh, y que al final esto va a ser un un recuerdo, quizá, no tan grato por la experiencia, pero pero va a valer la pena el poder tener a tu mamá cerca de ti, y y que al final tu mamá sepa valorar, ¿no?, todo eso que que tú estás haciendo por ella. Y y, pues, sí, creo que es una una forma muy, muy linda, de verdad. L la verdad te felicito mucho por por esta parte, pero también, eh, no olvides o yo te te recomendaría que no olvides que tú también importas, que tú también eh, que es importante que tú tengas esa sanidad mental, ese bienestar en general, y es totalmente válido. Quizá a lo mejor, <chuckles> no sé si te pase, pero, quizá, hay algo hasta de culpa, ¿no? De de pedir apoyo por por pretender que tú no estás apoyando lo suficiente, pero para nada, al contrario, tú ya has hecho muchísimo más de lo que te corresponde. Y, digo, al final, como lo mencionas, ¿no? Vale la pena, pero también es muy importante que que no descuides, eh, tu vida en en particular, que no descuides tu tu salud mental, y exponerlo siempre es algo muy válido, y siempre es algo muy positivo. Espero que sí sí lo pongas en práctica, seguro eso te hará sentir mucho mejor.
Sí. Sí. Claro. Sí, pues bueno, voy a tratar de tener una reunión un poco más formal, familiar con con mis hermanos, y yo creo que, bueno, esto, eh, algún algún momento va a terminar y espero que termine para bien, y bueno, eh eh, agradezco mucho lo, eh, tus consejos que me has dado, la, eh, la forma en que, eh, contestaste y bueno, en sí la la manera de de haberme ayudado un poco a a seguir adelante y a continuar, seguir motivado, ¿no?, en ayudar a mi familiar. Y, bueno, yo creo que, pues pues, sería todo, muchas gracias y
Claro que sí. <chuckles> No te preocupes, al contrario, para mí es totalmente un gusto poder ayudarte, quizá darte una va una nueva perspectiva siempre se agradece, siempre es algo que, digamos, te puede llegar a a dar otro enfoque. Y y de nuevo, m mi admiración para ti totalmente, este sacrificio es muy importante, y es algo muy bonito que lo hagas por por tu por tu mamá de esa forma tan incondicional, verás que todo irá mucho mejor, y que incluso, vaya, haciendo esta reunión, vas a poder lograr sentirte mucho mejor y, tú y tus hermanas. Espero que tengas una muy bonita noche.
Mucho. Igualmente, muchas gracias.